Alors, dans nos sociétés modernes, maintenant, on a vraiment un sujet, heu, qui revient régulièrement, à savoir le maintien de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et j'aurais aimé savoir comment toi tu gères, heu, cet équilibre-là?
Mmh. OK. Et ben, moi, heu, l'équilibre entre vie pro et vie perso, hem, je l'ai trouvé, déjà, en en priorisant 1 des 2, heu, parce que je me suis dit que j'arriverai pas à à à faire du 50-50 et qu'il fallait que je définisse, lequel était prioritaire pour moi, heu, et en l'occurrence c'est ma vie perso puisque j'ai un petit garçon. Heu, donc c'est clairement lui, qui qui a qui a remporté, heu, la bataille entre, heu, le pro et le perso. Et donc j'ai créé ma vie autour de lui et de ma vie pro, hein, autour de lui et des des des contraintes, alors j'ai du mal à dire que mon fils est une contrainte mais et autour des des contraintes que j'avais, heu, en termes de temps. Il y a des fois, je dois m'occuper de lui, donc je peux pas travailler, c'est impossible. Donc c'est comme ça que moi, j'ai réussi à à trouver l'équilibre.
Oui. Je comprends, hein. D'accord. D'accord, ouais. Est-ce que tu as l'impression, heu, d'un certain sacrifice de ta vie, heu, professionnelle au détriment de ta vie, heu heu, familiale? Est-ce qu'il y a eu un choix comme ça, un peu un peu trivial, à faire pour toi?
Heu, pas détrim Ouais, il y a il y a alors il y a eu un choix à faire puisqu'avant, j'avais un boulot qui était très prenant, je partais à 07:00 du matin et je rentrais à 19:00 le soir, heu, donc j'avais pas de place pour un enfant là-dedans ou alors, heu, pas une place, en tout cas, qui me convienne, heu, dans la façon dont je voulais mener ma vie de famille. Donc, heu, j'ai clairement démissionné de ce travail-là.
D'accord. Mmh mh. OK.
Et j'ai retrouvé un job, heu, en l'occurrence, heu, je suis à la maison, donc, heu, je fais du freelancing et heu, et en télétravail, donc ça me permet clairement de pouvoir travailler, heu, quand je le peux, quand je le veux, à mon rythme.
Mmh mh. Mmh, d'accord, OK. Et est-ce que tu penses qu'en ayant maintenu, peut-être, un travail à plein temps, ailleurs ou en ayant discuté avec ton ancien, heu, chef, il y aurait eu possibilité, heu, de maintenir finalement un travail, alors peut-être à mi-temps, qui t'aurait permis aussi de d'ajuster le tir et et et de de subvenir aux besoins de ta famille finalement, mmh, de la même façon?
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais non, c'était pas c'était pas du tout possible, heu, puisque je travaillais dans le secteur bancaire, heu, et les horaires sont pas adaptables. Heu, c'est de grosses structures et ils peuvent pas se permettre de faire du cas par cas, de: «Toi, tu pars à 17:00, toi, tu pars à 18:00», heu, donc non, heu, la seule adaptation qui m'aurait été permise, c'était, heu, d'avoir, heu, une 1/2 journée par semaine et ça, ça me plaisait pas, heu, enfin, ça me ça me suffisait pas. Donc non, heu, j'ai j'ai effectivement essayé d'en discuter, heu, avec, heu, les ressources humaines, mais c'était pas du tout, heu, possible d'adapter mon emploi du temps. Donc, heu, il a fallu que je fasse un choix, heu, le choix était soit de rester comme ça et de pas faire d'enfant ou alors de faire un enfant, mais sans vraiment que je puisse, heu, faire comme je l'entendais ou alors, bah, démissionner et et partir, heu, vers une nouvelle aventure pro.
OK. Oui. D'accord. Ouais, je comprends. Mmh mh. Et et du coup, heu, c heu, ce job que tu avais dans dans la banque, c'était un un métier de vocation ou c'était, heu, juste un, bah, un métier, on va dire, alimentaire sans aucune vocation à priori autour?
Mmh. Mmh, non, un un un peu des 2, c'est-à-dire que j'aimais ce que je faisais, heu, sans me et c'était pas c c'était bien d'être bien payée aussi, un un un un peu des 2, mais non, non, c'était pas une contrainte, heu, je l'ai pas quitté parce que je détestais fondamentalement ça, heu, je l'ai quitté parce que j'avais envie de faire autre chose et que j'avais envie de de de j'ai priorisé justement, heu, clairement, heu, ma vie perso. Et et et et au détriment, mais c'est même pas un détriment parce que, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'y ai passé 15 ans, c'était cool. J'ai appris plein de choses. Mais voilà, heu, j'ai tourné cette page, heu, et maintenant, bah, heu, je suis contente de la façon dont dont dont cet équilibre-là, heu, s'est inversé, finalement, parce que je travaillais tellement que, heu, j'avais quand même pas beaucoup de temps pour des loisirs. Quand on rentre à 19:00, c'est vrai que <exhales> tu es fatiguée d'une, heu, longue journée. Je faisais un peu de route, donc heu, <exhales> j'avais qu'une envie, presque, c'était de manger de prendre une douche et de me mettre au lit.
Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh. Bien sûr. OK, donc finalement tu as quitté un rythme métro, boulot, dodo
Donc des fois aussi Ouais, c'est ça.
pour pour, heu, accueillir, heu, le rôle d'une d'une jeune maman qui souhaite faire de la place à son enfant. Heu, est-ce que, du coup, tu as dans ton choix professionnel de te re te mettre à ton compte, finalement, en tant que freelance, tu as pu développer ou découvrir de nouvelles vocations?
Mmh mh. C'est ça, ouais. C'est ça. Heu, alors, c'est plutôt récent, donc, heu, pour le moment, je peux pas dire que, heu, j'ai découvert une vocation. En tout cas, j'ai découvert une façon de travailler que je ne connaissais pas, c'est-à-dire à mon rythme, puisqu'avant j'étais, heu, soumise à à des horaires métro, boulot, dodo, hein, comme tu dis. Heu, mais j'ai vraiment découvert une façon de travailler qui est pas du tout la même. Quand tu as le choix, c'est pas pareil que quand c'est imposé. Il faut se mettre sa propre discipline de de le faire parce que tu peux vite te laisser embarquer, surtout quand tu as un petit garçon, par la lessive, par le, heu, l l'envie de sortir tout simplement, d'aller faire les courses, heu, de voir des amis. Heu, donc il faut quand même être, heu, être plutôt assidue, heu, et ça, j'en avais pas conscience quand, heu, j'étais physiquement obligée d'aller à un endroit.
D'accord. Mmh. Bien sûr. Ouais. D'accord, donc tu as dû apprendre à gérer ton temps, finalement, entre ce qu'il était nécessaire de faire, heu, bah, pour ton fils et pour, heu, et pour le la maintenance, heu, domestique, on va dire, et heu, et obtenir, malgré tout, un petit revenu de tes activités, heu, de freelance.
Tout à fait. Oui. Mmh. C'est ça, parce que tu vois, heu, par exemple, bah, heu, une journée type, heu, ça va être que je me lève, heu, avec mon fils, hein. C'est lui qui rythme mon réveil, à 07:00. Heu, je vais le déposer à la crèche et je rentre chez moi à 09:00, heu, et en général, je travaille, heu, non-stop, ou alors, heu, vraiment une dizaine de minutes, 1/4 d'heure pour avaler, heu heu, un petit bout de quelque chose entre midi et 2 et je travaille jusqu'à, heu, admettons, 16:00-16:30 par là, c'est pas bien fixe, ça dépend, heu, de l'avancée de ma tâche. Et donc après, je passe, heu, à mes tâches ménagères, heu, au repas du soir, hem, à tout ça. Heu, voilà, et ça, sur, heu, 4 jours par semaine, puisque le 5e est, là, consacré 100 % du temps à mon fils. Il ne va pas à la crèche, donc je l'ai avec moi à la maison.
Oui. D'accord. Quelque chose. Mmh mh. D'accord, d'accord. Mmh, d'accord, OK, donc tout est bien organisé, finalement, dans ton calendrier?
Voilà, ça, c'est les semaines où tout va bien, heu, parce qu'il y a effectivement des semaines, heu, où où où c'est un petit peu plus le chaos, notamment s'il est malade.
D'accord. Ah oui, bien sûr. Bah, oui, s'il est malade ou ou pendant les vacances scolaires aussi, j'imagine, non?
Mmh mh. Alors, pour le moment, il est en crèche, donc, les crèches n'ont pas de vacances scolaires, heu. Il y a que des vacances, heu, il y a 2 semaines à Noël et 3 semaines l'été. Donc, ça va. C'est plutôt facile à à gérer et surtout c'est, heu, c'est c'est court, comparé aux vacances scolaires qui arrivent très régulièrement. Non, pour le moment, j'ai pas cette problématique-là
D'accord. D'accord. Ouais. D'accord. Et s
donc, les semaines où il est malade, beh, là, il est avec moi et donc, heu, heu, je bon, il m'arrive aussi de faire appel, heu, à mes parents, hein, heu, à ses grands-parents qui sont tout à fait ravis de le garder, mais, heu, il y a des semaines, effectivement, où je vais pas pouvoir travailler, heu, sur le rythme, heu, qui est le rythme ordinaire.
Mmh mh. D'accord et ce rythme que tu t'imposes, en tout cas, que tu gères, c'est c'est dépendant de volonté extérieure où tu as vraiment heu, u une liberté totale autour de l'organisation de tes heures de travail?
Non, non. J'ai une liberté totale, heu, j'aime bien ce que je fais aussi donc, ça me plaît, heu. Tu vois, je m'y mets, heu, sans contrainte. Je m'y mets, heu, pas s en me disant: «Oh la la la pfff, la poisse. Je fais un truc, heu, pendant 6 heures qui va m'enquiquiner». Non, non, pas du tout. Je m'y mets bien volontiers donc, heu, non. Je suis détachée de toute pression sociale ou toute culpabilité. Mon fils, je sais qu'il est très bien à la crèche. Il y va le matin avec grand plaisir, le soir quand je le récupère, il est content. Donc, heu, je me sens absolument pas de culpabilité là-dessus ou de devoir de quoi que ce soit, heu, tout se passe, heu, parfaitement bien.
D'accord. D'accord. Alors, tu disais, je n'ai pas de pression sociale. Hem, du coup, heu, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu as beaucoup moins d'interactions sociales avec l'extérieur depuis que tu travailles chez toi?
Mmh. Oui, ça a été effectivement au tout début, heu, un point, heu, qu'il a fallu que, je comment dire, que je conscientise et que je que j'accepte où, effectivement, je vois moins de monde, heu, voire même beaucoup moins de monde que si j'avais un un boulot, heu, dans un lieu physique, heu, dans lequel me rendre. Mais, je me dis aussi que, heu, il y a quelques mois, heu, j'ai essayé de reprendre, heu, une activité physique. Donc, je me déplaçais tous les matins à un endroit et je perdais beaucoup de temps dans les transports, heu. Je voyais des clients qui m'enquiquinaient la plupart du temps
Mmh mh. Ouais. D'accord. Mmh mh. Ouais.
j'avais des collègues de boulot qui étaient au demeurant des gens très sympathiques, mais, avec, qui j'avais pas finalement d'attache particulière. Donc, je me dis, en fait, heu, plutôt que d'être enquiquinée par quelque chose qui me plaît pas ou par quelque chose, heu, qui me contraint. OK, là, je vois moins de monde mais, finalement, heu, je fais comme je veux et personne m'embête. Donc, c'est aussi un un autre confort qui va un petit peu contrebalancer le fait que clairement je vois moins de monde.
OK. Mmh mh. D'accord, ça fait combien de temps que tu mènes cette vie-là, dis-moi?
Heu, plusieurs mois, heu, 4-5 mois?
D'accord, OK. Et tu n'as tu n'as pas peur peut-être de, hem de perdre quand même en en en interactivité sociale?
4-5 mois.
Parce que là, on parle de quelques mois, mais d'ici 1 an?
Et bah, non parce que j'ai trouvé un mouais. Non, mais alors, heu, on verra où me mènera la vie parce que mon fils va avoir des besoins certainement différents dans dans quelques mois ou dans quelques années donc il faudra peut-être que je revois un peu, le cadre, là, de cet équilibre. Mais, heu, à priori, heu, bah, j'ai quand même des amis qui viennent me voir le soir ou qui travaillent pas non plus donc qui viennent manger un petit moment avec moi, heu, entre midi et deux. Heu, donc je prends ce temps là aussi parce que ça me fait du bien. Le week-end, heu, encore une fois, je suis très entourée, j'ai ma famille qui habite à côté mes amis qui sont à 2 pas. Donc, heu, donc non c'est pas, heu, c'est pas quelque chose dont je souffre, heu, bien au contraire, heu, je trouve cet équilibre là, heu heu, en tout cas, heu je j'y trouve mon compte.
Bien sûr. Bien sûr. D'accord. OK. Mmh, d'accord et comment est-ce que ton compagnon, hem, ajuste lui, sa façon d'être ou de faire à la maison, depuis que tu as cette vie là?
Beh, lui est militaire, heu et est 90 % de son temps en déplacement, donc c'est, heu, c'est une autre façon de de vivre, heu et comment dire? Beh, lui il se cale un petit peu, heu, à notre façon de vivre à nous, à à notre fils et moi. Donc, heu, c'est pas qu'il est pas vraiment inclus mais je peux q étant donné qu'il est très souvent absent et c'était, heu lui un choix, heu, on n'a pas fait les mêmes choix, c'est pour ça que moi je voulais faire le choix vraiment de me consacrer à mon fils à notre fils pour qu'il y ait quand même un, hem, un équilibre qui qui qui s que ses 2 parents ne soient pas absents. Heu, où lui a fait ce sacrifice là qui nous permet, heu, bah, qui permet à sa maman de rester à la maison parce qu'elle a moins de pression financière justement. Mais comme il est là très peu, beh, il est pas vraiment dans l'équation, c'est plutôt lui quand il revient qui qui s'adapte un petit peu à à notre façon de vivre à nous.
Mmh, d'accord. D'accord. Mmh mh. Bien sûr. Bien sûr. Mmh, d'accord, quel âge a ton fils?
Mon fils a 1 an et demi, heu, depuis 3 jours.
Mmh, d'accord, OK, donc encore tout petit. Et est-ce que tu peux essayer d'ici quelques années, une fois que ton fils, heu, devra aller à l'école, avec des journées complètes, hein est-ce que tu t'imagines retourner à un à un style de vie et de travail, heu, beaucoup beaucoup moins ouais, un peu comme avant en fait, tu vois? Plus en freelance
Il a 18 mois. Exactement, donc encore tout petit. Mmh mh. Mmh mh. Plus classique tu veux dire? Me rendre et f heu, non, hein, aujourd'hui c'est vrai que je l'imagine pas du tout, hein. Je l'imagine pas du tout, retravailler pour quelqu'un, avoir des des des des directives, heu, bi bien précises même si moi je suis pas d'accord avec, heu, perdre du temps dans les transports en commun, là je vois vraiment une optimisation du temps qui est géniale quoi. Je je perds quoi, heu, 5 minutes le temps d'amener mon fils à la crèche parce que la crèche est vraiment à côté et hem et donc je me vois mal aujourd'hui, heu, en l'état actuel des choses, reprendre une activité physique. Mais bon, comme je te dis, heu, c'est parce qu'aujourd'hui cet équilibre qui veut ça, hem, mon mari peut-être, heu, changera de métier, hein, lui aussi il est amené à évoluer. Donc peut-être qu'il sera plus présent, heu, dans quelque temps et que donc, moi j'aurais peut-être plus envie, d'être moins présente, <laughs> je ne sais pas. Donc voilà, là, pour le moment, heu, je m'y vois pas, mais ce qui veut pas dire que dans l'avenir, heu, ça pourra changer.
Ouais. D'accord. Ouais. Mmh mh. D'accord. Heu, en finalement aujourd'hui tu as trouvé cet équilibre là, parce que ça t'amène à optimiser ton temps et en avoir donc suffisamment pour, heu, pour pour, heu, pour le le confier à ton fils.
Mmh mh. Tout à fait. Oui. C'est ça, hein, heu, oui, oui, il y avait vraiment un équilibre à trouver, beh, quand, heu, je vais dire je suis seule 90 % du temps, donc il faut vraiment, heu, si je veux tout faire dans une journée, m'accorder du temps, avoir une maison qui est propre, heu q et passer du temps avec mon fils, c'était vraiment, heu, une volonté d'optimisation de temps, heu, pour que je puisse faire le maximum de choses. Sans non plus, heu, passer du temps dans les bouchons, sans pas sans non plus perdre trop de temps, tu vois, des choses qui sont un peu, hem, heu heu, chronophage et puis en plus source de mauvaise humeur. Quand tu sais que tu es pressé et que tu perds 1/2 heure dans les bouchons, heu, tu arrives, tu es en colère, tu es de mauvaise humeur et et tu es moins disponible pour ton fils ou pour être, heu, pour être contente et pour être souriante. Donc c'était aussi une volonté, heu.
Oui. Mmh mh. D'accord, est-ce que est-ce que est-ce que tu as quand même un peu de temps pour toi? Tu vois le par toi, j'entends, heu, un hobby, heu heu, des sorties entre amis, peut-être, ce genre de choses?
Oui! Ouais, c'est ça. Des sorties entre amis oui, oui, oui, heu, j'ai un petit peu de temps pour moi alors, pas suffisamment bien sûr j'aimerais en avoir plus, mais bon, heu, je peux pas non plus, heu, tout avoir tout le temps, c'est-à-dire que je s je suis bien consciente qu'il y a un petit moment où ça va se réajuster. Peut-être qu'avec son entrée à l'école, heu, j'aurais peut-être, heu, une organisation différente parce qu'on a évoqué le fait avec mes parents, heu, qu'à ce moment-là, ils puissent le prendre 1 ou 2 jours, heu, ça va coïncider avec leur départ à la retraite. Donc qu'ils puissent le prendre 1 ou 2 jours. Et que donc, heu, bah, j'ai peut-être le temps à ce moment-là de d'aller faire un petit peu de sport, qui est un peu ce qui me manque aujourd'hui, dans mon équilibre. Voilà, pour le moment ça me convient comme ça mais je sais que les choses seront amenées à à changer donc, heu, on verra comment on s'adaptera, heu. Exactement! C'est évolutif, heu, bon après, heu, rien n'est figé, hein: «il n'y a de constant, que le changement», comme disait Einstein. <laughs>
Mmh mh. D'accord. D'accord. D'accord, c'est c'est évolutif. Ouais, <chuckles> c'est une belle expression. OK et ben, écoute, je te remercie pour tes lumières et et d'avoir partagé avec moi ta façon de de gérer ton temps entre vie personnelle et vie professionnelle.
<laughs> Et beh, je t'en prie, c'était avec plaisir, merci à toi.